Mas ela toda ou ou até a metade?
Até metade.
Ah é. Não sei.
É uma boa quantidade.
Entendi, entendi. Ma
Eh diga.
Só só falando, né, você comentou sobre a sua alimentação, eu achei ela bem saudável
Hã. Aham.
mas, então, continuando pra você analisar, no café, foi o que eu te falei, daí eu vou precisar ver essa questão do hipercalórico, do suplemento. Mas eu acho que de resto, tá ok. O ovo também acho que é bom, o queijo o queijo talvez não seja
Diga. Hã. É. Sim. O ovo é bom. Mas como que é seu ovo?
Cara, eu faço ovo normal, eu estouro a gema assim, eu não mexo porém eu estouro a gema. Hã?
Mas ele é ele é um pouco mais molinho ou é duro?